Oye, y hablando de bienestar, ¿qué técnicas usas tú para salir de un atasco mental?
Claro, tengo ahí bastantes truquitos, ahí para salir de un atasco mental, eh, que puedo hacer, algunos pequeños, ¿no? Que a lo mejor me sirven en el momento, y otros un poquito más cuando estoy teniendo un día un poco más complicado y no sale esa parte creativa, ¿no? Pero, algo que te puedo compartir así de manera rápida, que es uno, es pequeño ¿no? Que puedo hacerlo en 5 o 10 minutos, es este, salir a caminar, salir a caminar, este, en un momento base de trabajo donde donde estoy un poquito atascado y no sé, qué hacer, salgo a caminar, eh, voy al parque, regreso, que me pegue el aire y regreso a seguir a seguir trabajando, ¿no? Bueno y regreso, y me lavo la cara con agua fría, es algo que que me ayuda a mí a despejarme un poco y como que decir, okey, aquí vamos de nuevo, pero de una manera diferente.
Ujú. Claro. Ujú. Sí. Ujú. Ah. Ah, mira, eso suena bastante bien. Oye, pero a ver dices que, bueno, eso lo haces cuando ya te das cuenta que tienes justamente un atasco mental, ¿no? Pero, ¿cuál en sí es tu primer gesto cuando te das cuenta de que estás atascado mentalmente, te sientes muy, eh, enojado, te sientes frustrado? O, ¿cómo notas esos primeros gestos de que algo está pasando?
Claro. Claro, yo creo que poquito la frustración, es la que la que indica ese, la que va a ser es el primer indicador, un poquito, ya así como que, te me siento, no sé, este, como enojado se podría decir, como que muy ansioso tal vez. Yo creo, que esas son las señales, eh, más fuertes que te digo cuando siento que estoy así de un atasco mental, o o esa parte creativa como que se esfuma por momentos.
Okey. Ujú. Claro, y entonces, lo que mencionas es que, bueno, tú normalmente, cuando ya sientes esta frustración, eh, tomas un un break y te vas a caminar un poco, después te lavas la cara, y ya crees que con esos esa técnica, esa rutina que tienes de estos 2, pasos, con eso vuelve otra vez, como que tu mente a la normalidad, o necesitas ir poco a poco retomando la actividad?
Así es. Eh, yo creo que es poco a poco retomando la actividad, algo con con lo que luego lo complemento, también, es comer algún snack, no sé, algún chocolate, algunos cacahuates, algo que algo que me guste y me ponga feliz, que me quite esa parte <chuckles> también, pesada que sentía. Entonces, a eso eso son cosas que luego llego a complementar luego en esta actividad y y, pues, me funciona bastante bien. Eh, en escenarios donde tengo que resolver algo ya, ¿no? Cuando tengo que resolver algo en 1, hora o 2, pero, cuando son días, pues, que complicados, que me siento, pues, bajoneado y todo eso así, que no tengo ganas de nada, eh, para trabajar la mente, pues, sí hago otras actividades. Pero, normalmente, eh, una ta un tip, truco sencillo rápido es eso.
Ujú. Claro. Ujú. Oye, ¿y qué opinas también, de la respiración profunda, por ejemplo? Eh, ¿crees que eso también podría ayudar?
<chuckles> Claro. Ah, sinceramente lo he intentado, pero, no me ayuda. <chuckles> Lo que es hacer ejercicios de respiración, creo que no va conmigo.
Okey. Mm, vale, ¿y podrías contarnos alguna anécdota en la que una técnica concreta te salvó de un bloqueo muy importante en algún momento?
Pues, mira, yo creo que sí. Eh, estaba pasando en mi negocio una racha bastante negativa, donde no salían los clientes, donde no cerraba, eh, tratos, y y me desanimé bastante, ¿no? Yo estaba haciendo mi parte y las cosas no salían. Y y estaba llegando a un cansancio mental, una presión, un estrés muy fuerte, que dije: "A ver, a ver, vamos a tranquilizarnos, vamos a darnos 2, 3 días de descanso mental sobre esto, porque, ya, eh, estoy harto", ¿no? Estaba muy harto, estaba enojado, me la pasaba mal. Entonces, dije: "Okey, ya, las cosas no están saliendo, vamos a hacer esto. Me voy a tomar 3, días a disfrutar de lo que yo quiera hacer. Me voy a descansar tantito en la mente, no quiero pensar en nada de eso, y hagamos todo esto", y y y lo hice, ¿no? Hice todo lo que me gustaba, y sinceramente me ayudó bastante esos 3, días de descanso para el cuarto, volver a trabajar con un much muchas ideas, que estuve pensando durante ese tiempo.
Ujú. Sí. Claro. ¡Ah, mira! Ujú. Entonces, digamos que tomaste esos días para desconectarte y después volver a conectar, ¿no? Con tu trabajo, con lo que haces normalmente, ¿y qué hiciste durante esos 3, días que estuviste desconectado? ¿Estuviste viajando, estuviste además de pensando nuevas ideas, pero, hiciste algo en especial que te ayudó?
Así es. Claro, pues, hice lo que más me gusta a mí, que es estar en casa, eh, comer lo que me gusta, disfrutar de buenas películas, de buenas series, y por las noches jugar videojuegos, ¿no? Fue fue fueron 3, días especiales para mí, de no pensar, pues, casi en eso, ¿no? Que sí lo estaba pensando inconscientemente, de cómo hacer esto, de cómo hacer aquello, hablar con mi familia. Este, vino vino mi hermana, estuvo aquí también uno, unos días conmigo, porque, como estoy viviendo solo, eh eh, también, fue u un poco difícil, ¿no? Entonces dije: "Okey, vamos a olvidarnos de todo eso y disfrutar disfrutar 3, días para mí". Y y sin duda fueron muy buenos.
Ujú. Sí. Claro. Oye, mencionas que entonces llegó tu hermana y y tú, ¿cómo manejaste esta situación con tu familia? ¿Le dijiste tal cual por lo que estabas pasando, o simplemente fue la compañía la que necesitabas?
Eh, claro, no no les dije cómo estaba, eh, el escenario, cómo estaba el negocio, qué estaba mal, no no sabían ellos, y yo me lo estaba guardando solo, y y coincidió que el último día que decidí, eh eh, estar así consintiéndome, vino mi hermana, estuvo aquí todo el día conmigo, y pues, igual pudo disfrutar un poco de conmigo de eso, y pedimos comida, y fue fue un día bueno, antes antes de al cuarto día volver a al trabajo y esa parte mental, ¿no? De de la productividad.
Ujú. Claro, y es que también el hecho de que las personas que tú quieres, tus seres queridos, tal cual, estén cerca de ti, aunque precisamente, no sepan por lo que estás atravesando, pero, son una fuente potencial de ayuda, ¿no?, como que un te ayudan a recargar también, e energía, es como un apapacho al corazón y también, ah, mental, ¿no?, me imagino que para ti fue algo muy bueno en esos días.
Claro, sin duda. Totalmente. Así es, claro, la verdad sí me me ayudó bastante, ¿no?, todo toda esa dinámica que hice. Eh, sí fue un reseteo mental totalmente.
Ujú. Oye, y por ejemplo, en estos días que decías que, bueno, pues, estabas en casa, eh, que de de verdad necesitabas este esta pausa, digámoslo así, ¿tú cómo notas esas, o cómo notaste esas diferencias entre, a lo mejor, estar simplemente en casa?, eh, n, ¿creíste en algún momento como que estabas procrastinando, o fue algo que de verdad, sentiste que estaba bien lo que estabas haciendo en ese momento?
Claro. Claro. No, yo creo que, mira, no lo sentí para nada así, siento que sí fue un descanso que que ameritaba porque venía de de de mucho trabajo, ¿no?, de de pasármela enfocado en eso y y más las últimas 2 semanas fueron muy estresantes, no estaba haciendo resultados. Y aparte que me ayudó a que, pues, eh, tenía, pues, ahí tengo mis ahorros, ¿no?, entonces, me podía darme esa esa tranquilidad, ¿no?, de sentirme tranquilo, eh, 3 días seguidos. Entonces, este, digo: "A disfrutarlo, eh eh, no pasa nada". Eh eh, el el negocio tenía unos trabajos ya agendados, que que como quiera, pues, era era ese ingreso extra, que me iban a dar para yo poder disfrutar de esos 3 días sin problema, ¿no?, entonces, el estar en reacomodo perfectamente, y y lo disfruté bastante bien.
Ujú. Ujú. Oye, pues, eso es muy bueno también, y que el hecho que también tuvieras como, eh, tus ahorros, que no te hiciera estresarte, de decir: "Bueno necesito que, eh, trabajar en estos días", ¿y en tu caso, eh, que tienes tu trabajo, tú cómo diferencias entre estar distraído a lo mejor? Y justamente en entre procastinar, ¿crees que es un bloqueo mental real, o cómo lo diferencias?
Claro. Claro. Ah, pues mira, yo creo que, mira, yo trabajo aquí desde mi departamento, entonces este
Ajá.
yo creo que, me ha funcionado bastante enfocarle lo que son 3, horas a mi negocio, 3, 3, horas siempre, eh, ya el chico que me ayuda con el trabajo, pues, viene y y y va ¿no? Entonces, yo solo me encargo de la parte administrativa, de de del negocio, de de crecerlo ¿no? Eh, entonces y gracias a esa rutina que tengo, eh, en estas 3, horas diarias, de siempre dedicarle esto, encerrarme en mi cuarto, enfocarme en las promociones, en la atención a la gente que necesito hacer. Y ya después hacer las otras actividades, otros pendientes que tengo, y y, pues, disfrutar del día, ¿no? Yo creo que esta rutina, el el siempre dedicarle 3, horas al día al negocio, pues, es algo que me ayuda bastante y que no caigo en otras dis distracciones.
Sí. Claro. Ujú. Ah, eso también es muy importante, no caer también en en distracciones, ¿no?, que te quiten también, o te ocupen tu mente y que a lo mejor te podrían distraer tal cual. Y tú, en en casos a lo mejor te ha pasado que tienes trabajo, pero, a lo mejor por un bloqueo mental te empiezas a distraer, eh, ¿qué es lo que haces en ese momento? ¿Lo notas de verdad? O tiene que pasar mucho rato como para que de verdad digas: "Okey, ya estuve mucho digamos, en redes sociales, eh, o o simplemente viendo videos", ¿notas algo así?
Claro. Así es. Claro. Eh sí, hay momentos es que en que sí, ¿no?, este, llegan esos es esos momentos en el día de la cual, a lo mejor, si estás un poquito distraído, o ya te tardaste mucho en hacer lo lo que los pendientes importantes, ¿no?, y y sí, eh, es es más que nada el tiempo, es el que me dice, ¿no?, que como ya tengo una rutina bien establecida, y y en algunas veces, pues, sí me paso de alguna otra actividad, digo: "Okey, ah, ya ya me pasé, vamos vamos a hacer eso, ¿no?". Y y yo solito me me gusta darme cuenta gracias al tiempo. Y gracias a los rosit a lo ro buena rutina que tengo ya administrada en mi día. Entonces, eh, sería eso, y y al ver el tiempo y darme cuenta que pues, sí, ya me pasé y y a darle a lo importante.
Ujú. Claro, entonces, tú pones tus límites tal cual, porque, estás tan bien organizado, que justo, eh, ya tienes tu rutina, eh, no sé, si también pla practiques ejercicio, que también eso a lo mejor podría ayudar a salir del ese atasco mental.
Así es. Claro. Así es. No, definitivamente, el ejercicio también ayuda bastante, de hecho, sí llevo una rutina de lunes a viernes, el el el hacer ejercicio, ejercitarme siempre, y y totalmente, esa es es ganas bastante creatividad, descansas la mente, te enfocas en en el cuerpo, y es un es algo que me encanta, agregándole eso, más más tocar, pues, lo que es algún instrumento, eh eh, la parte de de de leer también tengo en mi día. Entonces, sí tengo una serie de actividades que, pues, me ayudan bastante a tener ese control. Tengo mis distracciones, como son las películas y las se y las series, pero, también tengo estas actividades en las cuales, pues, son muy productivas, ¿no?
Ujú. Claro. Claro. Oye, y esto, bueno, suena que todo tu día es muy productivo, de verdad, ¿no? Desde, no solo el trabajo, pero, que también por el ejercicio, inclusive la lectura, ¿tienes alguna actividad también que tal vez, no sea del todo productiva, pero, que de vez en cuando también te ayude a salir de algún atasco mental?
Claro. Y yo creo que sí, sería la creación de contenido un canal que tengo sobre lo que me gusta, que es de videojuegos, me gusta subir contenido relacionado a todo eso, me gusta estar al pendiente de las noticias, y en las cuales yo me dedico a hablar un poco sobre eso, compartir mi opinión, y sin duda sí me ayuda a salir un poco de ese atasco mental, enfocándome en esto, que me gusta, y y y me da como un un subidón de energía hablar so sobre todo estos temas.
Ujú. Ah, mira, qué interesante también que tengas tu canal, y que sobre todo, pues, te ayude, ¿no? A a tener como esa energía y salir del atasco mental, si pasas por un mal día. Oye, y tú mencionabas que, eh, trabajas remoto, entonces, ¿tú qué qué estrategias recomiendas, pues, para desatascar ideas colectivas, sin que se convierta en una reunión eterna, digamos, con tu colega o con tu con, bueno, la persona que te ayuda, por ejemplo?
Claro. Así es. Claro. Pues mira, yo lo que hago, pues, es este darle pues, también su buena paga, ¿no? Yo creo que darle esa buena paga, sentir que que es importante, e es y lo es, ¿no? Es importante, ese trabajador, eh, para mí. Entonces, yo quiero que él se sienta muy cómodo y y que es parte del negocio también, ¿no? Que es importante tenerlo feliz. Entonces, me gusta, eh, darle, un buen sueldo, me gusta motivarlo, dando poniendo algún objetivo, oye, si si haces esto, te voy a dar este bono al final del mes, te voy a dar esto, te voy a dar, eh, no sé, 3 días libres a la semana, si quieres, y cositas así, ¿no? Entonces, y, a a tener esa dinámica con él, pues ha sido bastante buena, porque, eh, está contento, todo va bien, todo marcha bien. Entonces, este, eh, y todo va bien. Yo creo que tener una buena dinámica y una buena comunicación con esta, co persona, pues, eh, todo va a salir bien, él va a hacer bien el trabajo, eh, va a atender bien al cliente, entonces, yo creo que es eso.
Ujú. Claro. Ujú. Ah, bueno, eso también es es muy bueno y sobre todo que tengas a alguien que te ayude. ¿Y te ha pasado en algún punto que de repente tengas un burnout por tantas actividades?
Claro. Ahí, yo creo que sí, sí ha habido días así y y ¿sabes qué es lo que hago? Duermo un rato en el día, hago una siesta de 30 minutos, y como como nuevo, despierto como nuevo, y eso es algo que me ha ayudado bastante. Cuando tengo un día bastante apresurado, sé que me faltan más pendientes por hacer el resto del día, voy a dormirme un ratito, media hora, y de verdad, despierto como nuevo, con un subidón de energía bastante increíble que que me ayuda a hacer esas esas actividades que me faltaban, sin sin problema.
Ujú. Claro. Ah, mira, eso suena bastante bien, qué bueno que también tengas esa ese tiempo para, a lo mejor, inclusive hasta poder dormir. Y resu en re en cuanto a la, eh, alimentación, ¿qué opinas tú también? ¿Crees que es importante para tener, o eh, o no tener un atasco mental?
Claro. Claro, sin duda tener una buena alimentación es superimportante, y y a mí el desayuno es clave. Yo, mi desayuno es especial, mi café con pan por las mañanas con con un sándwich bien acompañado, es fundamental, porque me gusta empezar mi día con lo que me gusta -y y desde ese momento empezar feliz con esa energía positiva.
Ujú. Totalmente, y que, pues, sí, justo empieces con esa energía positiva y también con los nutrientes que el cuerpo necesita. Oye, pues muchas gracias por compartir tus experiencias conmigo el día de hoy.
Así es. Claro que sí, fue un fue un placer compartir esta perspectiva de mi vida y cómo trabajo con ese atasco mental. Un gusto.